Mhm, sebenarnya kalau misal dimodifikasi kayaknya enggak deh, tapi kayak lebih sehat, iya. Jadi kadang-kadang kan mama aku tuh terlalu banyak minyak gitu ya, kayak terlalu terlalu, apa, kuat banget gitu loh. Kayak rasanya itu kayak misalnya rendang itu minyaknya kayak kebanyakan, aku kayak kadang-kadang kayak ngasih tahu, "itu minyaknya dikit aja deh, jangan terlalu banyak" gitu kan, takutnya kolesterol gitu kan. Terus kayak, misalnya kebanyakan digoreng aku pengennya "di-gril aja deh ma" gitu. Kayak jangan terlalu digoreng-goreng aja tapi misalnya di-grill atau dikukus. Jadi kayak lebih ke lebih sehat aja sih, hasil masakannya, gitu.
Oh, gitu. Heeh. Oke. Oke, oke. Terus mama kamu bilang nggak kamu jangan ter terlalu banyak request deh, biar mama aja yang ini. Karena dari tadi kan, dari tadi semua yang mama bikin kebanyakan sama kamu, kamu juga kebanyakan protes. Nggak ya? <laughs>
<chuckles> Iya. Bilang bilang. Bilang bilang. <laughs> Bilang sih dia kayak, "ya udah kamu aja masak aja sendiri" gitu kan. "Jangan nyuruh mama masak dong kalo gitu", "Ya udah ntar ta dedek aja tapi mama jangan minta ya" gitu.
<laughs> Oke. <laughs> Iya. Kayak protes ke masternya, gitu ya. Kayak ma ke protes ke suhunya gitu ya, yang kamu lakuin. Oke, terus ini, eee, kalau misalnya kamu disuruh pilih nih, 1 masakan, eee, mama kamu, eee, yang paling gitu, yang paling ngena gitu, yang paling, eee, jadi andalan buat kamu apa tuh?
Heeh. <chuckles> Mhm. Itu tadi sih, semur jengkolnya itu. Udah ya the best banget sih. Udah paling terbaik. Karena itu juga si semurnya itu keluargaku yang di Belanda juga sampai minta dikirimin, gitu kan. Sampai dikirimin dari sini bikin gitu, bikin jim apa, semur jengkol dikirimin ke Belanda. Terus sampai ke Australi gitu dikirim. Tahan. Di vakum aja. Tahan. Kebetulan kan
Oke. Oh ya? Heeh. Itu tahan ya? Itu tahan ya? Oh, di ini juga, di freezer, apa namanya, dibekuin juga nggak?
Enggak. Tapi emang dimasukin di freezer, cuma nggak dibekuin. Cuman di vakum aja, di vakum sama dikasih aluminium foil gitu. Jadi nggak bau kan, nggak keluar. Tapi, jengkol yang mama aku tuh memang nggak bau sih. Jadi benar-benar kayak makan jengkol itu, orang-orang yang nggak suka bau jengkol itu, nggak akan mungkin nggak suka, karena beda banget rasanya. Kayak benar-benar, apa ya, kayak kamu tuh kayak makan daging ayam tapi lebih enak gitu. Kenyal-kenyalnya itu enak. <chuckles>
Oke. Hmm. Oke. Oke oke. Nah, kamu kan tahu tuh, eee, ketika bukan tahu lagi ya, kamu kan ikut bantu gitu kan, <smacks lips> ketika mama kamu masak, gitu kan. Kamu ngelihat ndak, apa yang bikin, eee, semur jengkol mama kamu itu jadi kayak beda gitu, nggak bau, kemudian rasanya agak seperti daging ayam, gitu. Kamu, e pelajarin nggak, apa yang mama kamu lakukan gitu?
Mhm. Hmm. Pelajarin dong. Jadi aku tau rahasianya, biar nggak bau itu, ternyata si jengkolnya itu harus direndam dulu pakai, eee, sereh sama daun salam. Nah kalau misalnya udah di si
Oke. Itu yang masih mentahnya ya, sebelum dimasak gitu maksudnya ya?
Iya. Benar. Iya. Udah dipotong-potong kan, dipotong-potong terus, eee, direbus, direbus ke air, terus masukin sereh sama daun salam. Kira-kira 1/2 jam aja, terus ya udah, habis itu udah baunya ilang, terus juga, jadi kenyal juga, si apa, jengkolnya itu. Jadi, benar-benar en
Oke.

Oh, warisan keluarga ya? Ada sih, jadi kan, eee, aku cerita dulu deh, kan aku tuh udah gak punya kakek nenek ya, udah pada meninggal semua gitu kan. Nah, dulu waktu aku kecil, nenek aku suka masak kayak ayam balado yang pedes gitu lho, kayak ada cabenya gitu lho, jadi kayak ayamnya itu digoreng, tapi dikasih bumbu cabe-cabe merah gitu, tapi kayak enak banget gitu lho. Kayak aku tuh sampai sekarang ya, ketika nenek udah meninggal tuh kayak aku tuh masih pengen lagi, cuman nggak ada yang bisa mirip banget loh rasanya, sama itu jadi kayak kangen banget gitu loh sama itu.
Heeh. Oke. Heeh. Heeh. Heeh. Oke. Berarti memang apa namanya ya, mungkin ada bumbu rahasia yang nenek kamu pakai gitu ya, barangkali ya.
Nah, masalahnya kan aku waktu itu masih kecil ya. Jadi kayak aku tuh pasti kan nggak pernah nanya dong kayak, "Nek, ini bumbunya apa? Kayak gimana cara bikinnya?" nggak kan. Kayaknya, kayak jadi nggak tahu sih ada menu rahasia apa, tapi mungkin lebih kayak ke ini nggak sih, kayak ke takarannya gitu. Takaran dari si masakannya itu, kayak tau gitu yang yang bae yang enak kayak gimana kan. Terus kayak rasanya, kayak gulanya, garamnya itu kayak pas aja gitu rasanya, kayak keringnya si ayamnya itu. Terus kayak bumbu baladonya itu yang bener-bener nempel, eee, apa, nempel ke ayam itu kayak bener-bener nggak ada yang bisa nyaingin gitu. Kadang k pernah ya, bener-bener besar banget. Jadi kayak aku pernah bikin gitu kan. Eee, sebenarnya gak pernah bikin sih, kayak pernah minta tolong ke mama aku gitu ya, "Mah, bikinin dong kayak nenek," gitu kan, makanan kayak gitu. Tapi beda. <chuckles> Iya, mama aku. Terus kayak, "Kok beda sih Mah? Kok kok ini lebih lebih basah sih, nggak kering?" gitu kan. Terus kayak, ini rasanya kok beda ya, kayak kurang asin, gitu, kayak banyak banget rasa yang kurang-kurang gitu lho. Jadi kayak nggak pernah sama, terus juga dari wanginya juga kayak, ih kok nggak wanginya gak sama ya, beda banget gitu sih, jadi kayak kangen banget sih di situ sama nenek aku, gitu sih.
Heeh. Takarannya. Heeh. <chuckles> Iya iya. Oke oke. Meresap banget gitu ya? Bumbunya ya gitu ya. Heeh. Oke. Oh, tadi klaimnya bikin sendiri, ternyata mama kamu ya. <chuckles> Oke oke oke, terus? Heeh. Oke. Terus, mama kamu jawab gak? "Kamu kurang bersyukur," gitu. Enggak ya? Waktu itu oh enggak. <chuckles> Oke oke. Terus ini, eee, kan itu, eee, masakan dari nenek kamu gitu kan. Eee, kenapa mama kamu enggak di iniin, diturunkan gitu, eee, apa namanya, resep rahasia atau resep warisannya itu?
<laughs> Heeh. Nah.

Apa tuh?
Jadi mama kan, mhm.
Eh, tapi ngomong-ngomong aku penasaran nih, eee, kan kamu udah apa namanya udah, eee, sekarang udah nggak kecil lagi kan, udah bisa nanya dong ke mama kamu, nanya gitu, eee, mama kenapa sih dulu gak tanya ke nenek itu tentang resep yang ayam itu gitu?
Kenapa? Mhm. Mmm, aku nggak kepikiran nanya kayak gitu sih cuman kayaknya jawabannya pasti kayak lah yang penting kan sama katanya tapi samanya apa kok beda? Gitu <laughs> yang penting kan sama tuh semua resep semua bumbu yang dimasak sama nenek tuh sama sebenernya cuma kenapa tangannya beda ya jadi kayak beda lagi gitu hasil masakannya gitu, bener lebih ke tangan iya kayak gitu sih.
<laughs> Oh iya oh jadi beda tangan ya berarti ya beda tangan ya, oke oke terus tadi yang masalah makanan favorit dari mama kamu itu apa?
Nah karena kan, eee, aku dari keturunan Sunda ya terus mama aku juga dari Sunda kan makanya mama
Waduh tadi aku pikirnya kamu, eee, dari Minang loh karena ayam balado kan <laughs> ternyata Sunda ya.
Oh nggak iya Sunda aku tapi nenek aku tuh tinggalnya di Jakarta sih jadi ya udah, jadi, ah, balik lagi ke mama ya jadi kalau mama aku tuh kan karena dari Sunda dia tuh suka makan-makanan yang kayak liwet-liwet gitu loh jadi kayak dia tuh suka banget bikin masakan semur jengkol, jadi semur jengkolnya itu bener-bener enak banget deh, untuk mama aku setiap kali mama aku masak, iya?
Oke oke. Oke. Oke semur jengkol. Mhm. Itu dari, heeh, itu dari warisan, eee, resep warisan juga atau dari mama kamu sendiri yang apa berkreasi?

Eee, kamu bikin masakan minangnya, lumayan banyak ya? Tadi ada, eee, ha sambal apa, ayam balado, kemudian rendang juga, gitu ya. Eee, ternyata, apa namanya, kemampuan, eee, keluarga kamu lumayan, eee, luar biasa gitu ya. <laughs> Warisannya kayak warisannya kayak, eee, bersilang gitu ya dari Minang ke Sunda, gitu. Warisannya agak lompat, gitu. <laughs>
Mmm, eh, <chuckles> benar juga. <chuckles> Tapi kan? Kalau ke <laughs> Tapi kan, kalau lebaran kan memang memang otentiknya sama kupat dan opor ayam, kan? Sama rendang juga. Iya enggak, sih?
E oh, iya ya? Aku aku kira kan rendang itu terkenalnya, eee, memang warisan Minang, gitu kan. Kebetulan aku, eee, apa namanya, pernah, apa namanya, melihat informasi, gitu kan, bahwa, eee, rendang itu pernah jadi masakan, eee, apa namanya, terenak di dunia kan, makanya terkenal banget. Rendang itu adalah warisan dari suku Minang, gitu kan.
Iya. Kalau biasanya sih, kayak gitu. Iya sih. Mhm mhm. Bener. Iya. Tapi, mama aku
Makanya aku agak heeh?
mama aku setiap kali dia pengen rendang, ya, dia bikin. Enggak pernah dia beli. Tapi enak banget, sih. Rendangnya juga, gitu. <chuckles> Mungkin rendangnya lebih
Oke. Kalau dibandingkan dengan heeh?
Heeh. Rasanya mungkin berbeda kali ya dari rendang-rendang Minang, gitu. Mungkin kalau rendang Minang kan kayak lebih, lebih agak-agak gelap, gitu kan? Gelap, terus kayak lebih kering, gitu ya. Tapi kalau ini tuh, kayak agak-agak basah dan merah, gitu. Jadi kayak berbeda sih rendangnya sih. Kayaknya.
Heeh. Oh beda ya. Heeh. Oke. Oke. Agak berbeda ya? Berarti itu bisa jadi kayak, bisa dibilang jadi ciri khas yang mama kamu bikin lah, gitu ya?
Mhm. Benar benar. Pokoknya semua yang mama aku bikin, jadi ciri khas dia deh. <laughs> <laughs>
Oke oke. <chuckles> Dan untungnya, eee, kamu dan keluarga kamu menikmati itu, ya? <laughs>
Iya. Makanya mama aku tangannya juga sama, sih. Dia tuh, memang jago masak juga. Terus juga ia dia juga suka bikin kue gitu sih, kue kering gitu. Dan, memang enak juga, beda gitu. Jadi kayak, tiap kali lebaran juga, setiap kali ada waktu, mama tuh, kadang-kadang suka nerima orderan pesanan juga, sih kalau misalnya ada yang pengen dibikinin. Jadi kayak aku juga ngebantuin juga, untuk bikinin kue lebaran. Gitu sih.
Mhm. Heeh. Begitu.